Wah, keren keren keren, tapi gimana nih, Kak, dari pengalaman Kakak secara keseluruhan tadi tuh, ada hal yang Kakak pelajari nggak sih? Apa yang entah kamu sadari mungkin baik itu dari pilihan rambut yang kamu pilih nih gitu kan, terus, eee, reas reaksi ter dari orang-orang lain sekitar dan impresi terhadap peng penghayatan emosi yang kamu rasakan, kamu mendapatkan pembelajaran tertentu gak sih, Kak, dalam pengalaman itu?
Eee, iya. Jadi setelah saya mengubah gaya wasik gaya ya, setelah mengubah gaya itu saya rasa perasaannya ada yang berubah, Kak. Jadi yang paling kerasa itu emang rasa percaya diri, Kak.
Oh, gitu. Mhm mhm. Oh, lebih percaya diri ya. Mhm Mhm.
Percaya diri. Bayangkan nih kalau misalkan waktu SD itu 6 tahun kita rambut cepak gitu kan. <chuckles> Iya kan, itu kita
Iya iya. <chuckles> Rambut-rambut ini ya, ini apa rambut, eee, boneka hortalah ya karena kan botak-botak cepak gitu.
Iya, terus kita kita biasanya ke sekolah itu malu-malu banget kan. Aduh bentuknya kayak gini kan, nah pas bentuknya kita mohak itu yang paling keras itu rasa, ada muncul rasa percaya dirinya, Kak. Ya bukan jadi orang baru sih bukan, tapi lebih ke ngerasa ketemu ini, Kak, ketemu versi diri yang lebih hidup gitu.
<chuckles> Iya sih. Mmm, baik. Widih keren banget, Kak, ini penataan katanya. <chuckles> Ini waktu kamu pribadi, eee, merasa nih kan tadi udah mencoba merubah penampilan kamu kan, Kak, ya, dari yang awalnya cuman rambut pita terus digaya-gayain nih, itu pun ngikutin, eee, musisi favorit juga kan, nah lagu-lagu punk tadi. Nah kamu melihat sebenarnya merubah penampilan itu lebih tentang soal apa nih? Soal emang penampilan luarnya ajakah? Atau tadi ada sisi emosional, Kak? Atau memang karena pengakuan dari orang lainnyakah yang Kakak kejar nih selama meluap penampilan itu tuh lebih ke mana, Kak?
Asik kan. <chuckles> Iya. Mhm. Iya iya. Wa waktu itu kan kita mikirnya pena mengubah penampilan itu soal apa ya, tampilan dari luar kan, tampilan rambut, tampilan baju, itu kan waktu itu kita mikir kayak gitu kan. Tapi setelah mungkin umur bertambah dan kita makin dewasa, itu saya me saya percaya tuh kalau misalkan kadang mengubah penampilan itu bukan ternyata bukan cuma soal gaya, Kak, ya kan, tapi itu juga soal kebena keberanian kita untuk merespon perubahan itu yang mungkin kita tangkap dari luar, terus idola-idola idola-idola musisi yang mungkin kita lihat ya kan, kita ngikutin kayak gitu, Kak. Jadi kalau misalkan nggak ada keberanian untuk ngikutin itu, kita nggak mungkin ada perubahan penampilan juga kan.
Mmm, baik. Ah, iya sih. Hmm. Semuai

Eh, Kak aku mau nanya deh. Kira-kira kamu ada nggak pengalaman yang mungkin signifikan banget sampai bikin kamu tuh mengubah penampilanmu gitu, Kak?
Eee, ada sih Kak, waktu transisi dari mungkin
Apa tuh?
eee, SD ke SMP gitu, Kak.
Oh, SD ke SMP, waduh pas masih bocil nih. <chuckles> Oke oke.
Iya, udah lama banget sih. Tapi tapi itu termasuk itu Kak cukup, eee, cukup, apa ya, bermakna terus cukup kontras banget tuh Kak, d penampilan dari SD ke SMP, Kak.
Bermakna kah? Emang terkenang gitu? Oh, oke. Hmm, yang berubah apa tuh, Kak? Yang penampilan yang terubah saat dari SD ke SMP ini.
Yang pertama mungkin rambutnya kali ya. Itu potongan rambutnya gimana banget gitu kan. <chuckles> Terus penampilannya juga Kak itu, berubah. Masalahnya waktu SD itu rasanya kayak ini Kak, kita k masih kayak anak-anak banget gitu kan.
Oke. Hmm, iya sih.
Nah itu, eee, potongan rambut saya itu masih diatur banget tuh sama bapak, Kak. Jadi itu kayak, pernah lihat Ronaldo gitu, Kak? Ronaldo Brasil itu kan, dia itu orang iya, cepak tapi di depannya tuh ada kayak, apa ya, <tsk> disisain dikit kan di depan gitu. Iya, kayak kayak gitu, Kak. Waktu SD iya, dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh. Wah, itu <tsk> kita kayak diatur banget kan je eee, model rambutnya, iya kan terus, eee, pakaiannya jangan ditanya lagi, emang pakaiannya gitu-gitu aja kan. Pakaiannya, eee, baju putih terus di dalam kan celana, terus ikat pinggang, dan lain sebagainya. Itu kan itu, eee, penampilan yang maksud saya anak-anak banget kan dan e diatur banget tuh, eee, sama orang tua kayak gitu. Nah, pas pas SMP berubahnya, apa ya, kayak lebih, apa, lebih cowok banget gitu, asyik.
Yang cepak itukah? Oh, oke. Ya Allah! <chuckles> Oke oke. Hmm. Hmm, betul betul. Mmm. Iya sih. Pas yang SMP gimana tuh, Kak? Berubahnya drastis ah? Weis, oke. Cowok banget tuh apanya? Dari rambutnya gitu dari, eee, apa?
Asyik asyik. Iya, saya merasa kayak rambutnya iya kan, kalau misalkan kita ketemu orang dan rambut kita kayak berubah banget, itu biasanya orang langsung tegur kan. Tapi kalau misalkan kita ketemu orang dan mungkin kayak pipi kita mungkin agak tembem dikit, biasanya nggak langsung ditegur kan, yang mencolok memang biasanya rambut kan?
Hmm, betul. Hmm.